Uhm, certo. Quindi con con tutto l il colore del mercato rio <chuckles> rionale. Ma e invece, ehm, mi stavi dicendo poi del all'estero cosa o comunque in viaggio cosa co co come come fai? Cosa fai? Vai a cercare anche lì i mercati?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo trovo interessantissimo qui per immergersi, ehm, nel posto in cui arrivo. Uhm ovviamente lo faccio nelle città o nei posti dove magari riesco a stare un po' di più, quindi quelle permanenze, ehm, uhm, m medio lunghe, ehm, di di viaggio. Però devo dire anche che, uhm, a un certo punto ho notato che la riscoperta dei mercati è diventata quasi una moda. Cioè, ho visto tante città come Lisbona, uhm, Parigi, b Barcellona che hanno ripreso questi mercati coperti e li hanno fatti diventare dei poli di attrazione a loro modo. Quindi
Sì. Certo. okay. Sì. Mh. Barcellona, eh, sì. Sì. Sì, sì, sì, sono mo molto belli anche esteticamente come strutture.
Esatto, rivede anche perché sono spesso e volentieri delle strutture molto interessanti del del primi del 900, di fine 800, tutte in ferro battuto alcune, quindi molto, molto belle. E spesso sono state riprese e magari s cioè, è rimasta un po' un'anima da mercato, ma arricchendola con, non so, i banchetti dove mangiare, street food piuttosto che, ehm, tipicità del luogo quindi sono sempre, ehm, posti interessanti che che che visito volentieri.
Sì. Sì. Sì. Sì. Certo, ti danno A a c'è anche una dimensione culturale insomma nel ne nel visitarli, ecco. Mah
Sì. Sì, sì, assolutamente.